Bello, ci sta. Allora io, mhmm, città, uhm, ne ho viste poche. Uhm, mhmm, sono stata a Berlino tipo 3 anni fa, 2 anni fa, non mi ricordo, ehm, beh non è che mi ha sorpreso piacevolmente. È stata bellissima e basta, ma, uhm, ero già partita con delle aspettative di un certo tipo anche a livello di quello che avrei fatto più che altro lì
Mh. Sì. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Okay, sì. Mh. Okay, okay. Sì, certo. Mh-mh, mh-mh. Mh-mh, sì, mh-mh.
Ehm, un un viaggio che mi ha sorpreso piacevolmente più che una destinazione è stato io ho f ho fatto un pezzo della Via Francigena che è una una strada diciamo che passa per tutta l'Italia, ma in realtà parte da dall'Inghilterra
Sì. Ah, okay. Mh-mh. Mh-mh.
ehm, io ho fatto questo pezzo di di di di di di questa di questa strada ap totalmente a piedi. Sono stata dodici o 12 giorni in cammino.
Mh. Ah! 12 giorn ammazza! <chuckles> Okay.
Esatto. Ehm, e ti dirò che lì, ehm ogni destinazione è stata una piacevole sorpresa, sia perché, beh, camminavo 50 chilometri al giorno, non ce la facevo più. Quindi arrivavo e dicevo: "Oh, che bello, wow, questa città è meravigliosa". E magari ero in una campagna sperduta del niente, okay Calcola che il primo giorno mi sono fermata a meli Meridolo Terme. Non ho neanche idea di dove sia Meridolo Terme
Mh-mh. Sì. Eh, mh-mh. Eh-eh, eh, ci credo. <giggles> Certo. Che bello. <chuckles> Sto morendo. Sì. Mh-mh. Ah. No infatti non l'ho mai sentito, però sì.
però, capito, poi ho visto Lucca, uhm, ho visto Piacenza, cioè città che uno non ci pensa
Mh-mh. Mhmm. Oh, stra bella questa esperienza, ed era la prima volta che facevi una cosa del genere, cioè questa ah.
Sì. Sì, sì, sì. Ah, sarei dovuta rimanere in cammino per 20 giorni, però siccome era la mia prima esperienza non ho calcolato il fatto che non ero allenata per fare 50/60 chilometri al giorno, ehm, quindi dopo 12 giorni, ho schioppato, mi ha la mia caviglia era andata, ehm, e son dovuta tornare. Sì, son stata 2 settimane con le stampelle.
Mh-mh. Sì. Eh no, certo. Sì. Eh Uhm, ah, cavolo, però Mh-mh, ah urco, però cavo già 12 giorni per la prima esperienza, cioè io non so se sarei arrivata a 12 sinceramente, quindi <chuckles>
Sì. No, no, no, no, no, ehm, è stato era cioè avevo tanta voglia di farlo questo viaggio, quindi in realtà poi avevo speso un sacco di soldi per zaino, scarpe, quindi ho detto devo sfruttare tu
Mh-mh, okay, okay, certo. Mh-mh, sì. Ehm, e no, no, è vero, è vero, assolutamente hai ragione.
Ehm, ti dirò che una destinazione però che mi ha sorpreso, ehm, sono state le Canarie, sicuramente, Fuerte Ventura più che Lanzarote che è molto mainstream. Fuerte mi ha sorpreso tanto perché è un'isola che ti dà delle bellissime vibe.
Mh-mh. Ah, s sì, mh-mh. Mh-mh. Sì.